Uhum. É, então, porque a
Porque eu acho que eu eh, às vezes nesses momentos, é isso, né, tipo, aí que você vê a p a pessoa te ajudando, você se sente acolhido, de certa forma, né, não demandado.
Uhum. Sim, porque, por exemplo, o meu relacionamento atual também vai se mudar. Inclusive vai se mudar para o apartamento que eu vi, que estava "aluga-se" e falei para ele: "Olha, eh" anotei o número, falei para ele: "Olha lá, liga, não custa nada". E aí semana, hã, a semana a 2ª semana de novembro, ele iria me levar no shopping para eu comprar umas coisas e tal, que eu ainda falei para ele: "Você me leva para eu comprar as minhas coisas?", aquilo ali seria sobre mim.
Sim. Aham. S sim. Aham, aham.
Mas como ele vai se mudar, embora ele vai se mudar para o apartamento que tá pronto eu sinto que aquilo vai acabar sendo muito sobre ele, porque ele faz tudo ser sobre ele.
Sobre ele. Mas é sempre isso, você sente?
S quase sempre, eu pre eu percebo que eu tenho que, hã, me impor muito. E quando eu me imponho, beleza, mas é cansativo, sabe?
Está, aham. É cansativo, com certeza. Se você ter que pedir por atenção, né.
É, então. Uhum.
Ainda mais agora que você está em um momento mais delicado da sua vida, é uma transição, é uma mudança, eu entendo que o seu atual também vai se mudar, né, mas assim, é muito vai ser na mesma semana, assim? Que vão ocorrer as 2 mudanças, tipo, não mudança sua, né, mas mudança de situação sua e para ele mudança mesmo física.
Uhum. Hã, a minha mudança, eu sinto que isso é engraçado você falar isso, antes de eu te responder, já colocar mais um adendo no meu desabafo de que, hã, por mais que eu esteja no mesmo apartamento, no mesmo endereço eu tam eu sinto que eu estou de mudança.
Aham.